Los esquites, uy, qué delicia, no, no, no. Sí, así se llaman, esquites, es, em, l la mazorca del maíz, pero cuando, eh, digamos, no está seco el maíz, porque ya ves que cuando se seca, pues son granos, ¿no?, duros, y cuando es el mero elote, cuando los granos son tiernos y se puede comer, se se le quitan los granos al elote, usualmente con con un cuchillo los los cortas, y vas recolectando esos granos, eh, los pones a hervir en en una olla, les pones un poquito de agua, muy poquita, que no se haga caldo, sino que nada más sirva como para para, digamos, tener una base, que se humecten un poquito los granos, eh, se le pone epazote, se le pone sal, se le ponen rodajas de chile ep epazote es es una hierba de de olor, y es es parecida al cilantro.
¿Esquites? ¿Cómo es esta? Sí, sí claro. Okey. Sí. Ujú. ¿Que es epazote? Ajá. Ah, okey, okey.
Entonces, este, se le pone para para darle sabor igual a a a los granos de del elote, se se le pone chile en rodajas, ya s es dependiendo de de qué tanto chile coman las personas, sí, y se le se le pone un poco de sal igual para para darle sabor
<chuckles> Siempre el chile. <chuckles>
y se dejan hirviendo.
Ujú.
Hirviendo hasta que hasta que ya tien se pueden quebrar fácilmente con con el diente, entonces sacas un granito, lo pruebas y dices: "Ah, ya". Este, sin problema lo muerdes y enseguida, este, se se deshace, ¿no?
Así como que: "Ah, ya, sí está lo suficientemente picante como para nosotros". <laughs>
Exactamente, y esos se vacían usualmente en en vasitos de, ya sea usualmente de plástico para no tener tanto desperdicio, ¿no?, pero.
Ah, lo comen así, ya está.
Exactamente, se se vacían un poquito en en vasos, se le pone mayonesa, se le pone, eh, chile piquín, que es, este, pues el chile como en polvo.
Ujú. También.
Ajá, <chuckles> y
Un poco más, <chuckles> porque no era suficiente. <chuckles>
exactamente, <laughs> se le pone limón, y pues ya s depende de de las personas si le quieren poner crema, a mí no me gusta tanto la crema, pero pues se le puede poner, eso se se mezcla para que, digamos, todos los granitos como que queden con con esa mezcla de de sabores, y con una cucharita, listo, a comer.
Ajá. Mm. Ah, ya, ¿pero no es dulce?, aunque el maíz es dulce por naturaleza.